Bir hobiyi yeniden sevmen hayatını nasıl değiştirdi?
Yani, son zamanlarda yaşadığım bir şey aslında bu, ııı
A! Güzel.
Yani, biraz sıkılmaya başlamıştım, böyle, genel olarak yaşadığım şehirden, eee, hayattan, eee, e asosyalleştiğimi hissediyorum açıkçası. Hissediyordum. Eee, o dönemde, işte, eee, tekrar böyle bir hobiye başlamak, işte, eski bir hobim olabilir veya yeni bir şeye başlamak düşüncesi gelmişti.
Anladım. Hı hı. Çok güzel.
Sonra, böyle, eskiden ne yaptığımı düşündüm ve aklıma, işte, tenis geldi ki, eee, bu hem benim sosyalleşebildiğim bir hobiydi. Sadece spor olarak düşünmemek lazım burada çünkü, eee, birileriyle oynuyorsun, yeni insanlarla tanışıyorsun, işte, e bir kulübe üye isen orada da yeni, eee, insanlar oluyor. Sürekli bir aktivite hâli oluyor. İşte, haftada 1 gün, 2 gün, 3 gün boş vaktine göre. Eee, dolayısıyla, eee, benim hayatımda ciddi değişiklikler yarattı tenise başlamam. Eee, öyle söyleyebilirim.
Evet. Çok doğru. Çok da güzel olmuş aslında. Söylediğin gibi senin de tenis biraz daha aktif ve sosyal de bir spor aynı zamanda. Eee, o yüzden belki de, hani, sosyalleşip o asosyallik hissinden ya da yalnızlık, o bunalmışlık hissinden kurtulmana da yardımcı olmuştur. Emm, peki, "Yeniden başladım." dedin. Eee, hani, daha önce tenise giderken de aynı hislerle mi başlamıştın ya da aynı amacın mı vardı? O dönemde nasıl yardımcı olmuştu tenis sana?
Evet. Kesinlikle. Eee, ya daha önce İstanbul'da <exhales> o y eski yaşadığım yerde oynuyordum. O o zamanki amacım, işte, spor yapmak, aktif olmak, işte, vücut çalışsın vs. gibiydi. Bu sefer biraz daha, böyle, yaşadığım, eee, e şehirde eskisi kadar, işte, sosyalleşememe problemi, Hollanda'da yaşıyorum, çok, işte, arkadaşımın olmaması vs. Yeni bir ülke, yeni bir, eee, şehir benim için. Yeni bir ev, eee, yeni bir, eee, çevre. Ondan sonra biraz daha böyle, eee, bu sefer başlamamın sebebi spordan ziyade s yani, sosyalleşmek, eee, amacıyla, eee, tekrar başladım. Çünkü, eee, benim için genelde hobiler sporla alakalı şeyler oluyor. Ama bunun da içine, hani, hangisinde daha çok sosyalleşebilirim? Çünkü spor salonuna gitsem o kadar sosyalleşemeyeceğim ama, eee, tenisi seçerek, eee, 1'e 1, 2'ye 1, 2'ye 2 bu tarz böyle, eee, iletişimlerin içinde olmak istedim aslında.
Hı hı. Ha, anladım. Hı hı. Doğru, evet. Hı hı. Anladım. Evet. Evet. Ya, senin de söylediğin gibi hem aslında, eee, farklı insanlarla iletişime geçebileceğin de bir spor spor, aynı zamanda, eee, tenisi oynarken de iletişim kurabileceğin bir spor, yani, eee, bireysel olmaktan biraz daha uzak bir spor, karşılıklı oynuyor olsan da, eee, yine de iletişim kurma alanları verebilen bir spor sana belki bu da iyi gelmiştir. Eee, peki, yani, sosyalleşmek için başladın ya da o histen, eee, kurtulmak biraz daha, böyle, arkadaş edinebilmek, eee, için tekrar başladığını söyledin. Senin için nasıl gelişti? Hani, beklediğin gibi oldu mu? Sana neler hissettirdi tekrar başlamak ya da farklı bir ülkede bir spora tekrar başlamak nasıl bir hismiş?
Aynen öyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Ya, spordan daha ziyade bana, eee, sosyalleşme konusunda çok iyi geldi. Bu arada, hani, spor konusunda da kötü geldi diyemem. Sporumu yapıyorum. En aj en azından haftada 1 kere yapıyorum, eee, ve, eee, bedensel olarak da çok iyi geliyor ama mental olarak, yani, eee, yeni insanlarla tanıştım. Eee, buranın dilini konuşabileceğim, Hollanda eee, ca konuşabileceğim veya, işte, e, enteresan bir şekilde kendi dilimde, eee, konuşabilen, işte, Türkçe konuşan birkaç arkadaş edindim. Bu, bunlar sürprizler tabii benim için. Eee, ve iyi arkada yani, eee, şaka maka 1-2 tane, böyle, telefonlarımızı aldığımız, sürekli konuştuğumuz, tenis dışında da görüşebildiğim, eee, arkadaşlar edindim. Eee, hiçbir şey olmasa bile yarın, eee, bu hobimi bıraksam onlar bana, eee, kâr olarak cebimde kalacak ki a kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü her defasında yeni birileriyle tanışıyorum. Eee, o da beni, böyle, sosyal açıdan çok pozitif yönde etkiliyor aslında.
Çok iyi. <chuckles> Çok güzel. A, çok güzel. <chuckles> Ne kadar güzel. Evet. Ya, aslında söylediğin gibi senin de belki de tekrar başlamanda, eee, teşvik edecek şey de önceden tenis yaptığında tanıştığın insanlardır ya da o sosyallik ve iletişimin, eee, getirdiği rahatlama hissidir. Zaten, eee, istediğini ya da beklediğini de bulmuş gibi görünüyorsun. Emm, peki, şu anda, hani, başladıktan sonra evet, arkadaş edindin, sosyalleştin, hayatın da düzene girdi ama, eee, şu an o ilk hissettiğim hissettiğin, eee, asosyallik o bıkkınlık, eee, dönemlerine bakarsan hayatında değişen, eee, neler var?
Aynen öyle, kesinlikle. Edindim, evet. Yani, bir kere daha çok, ııı, aktif oluyorum. Daha önce mesela pazar günleri, iii, geç kalkardım. İşte, öğlene kadar, işte, miskinlik, kahve, eee, faslını uzatma, kahvaltı faslını uzatma vs. Şimdi mesela her pazar, eee, sabahtan tenis oynuyorum mesela. İster istemez canım gitmek istemese bile, hani, bedenen, böyle, hazır olmasam bile, ruhen kendimi bir şekilde hazırlayıp kendimi oraya atıyorum. Hem sabah sohbetimi yapıyorum hem sabah antrenmanımı yapıyorum. Eee, eğ eğleniyorum da bir yandan da dediğim gibi, iii, birileriyle ta tanışıyorum her seferinde. O da iyi oluyor. Eee, hem iş bakımından, eee, bir çevre ediniyorum, ki edindim hem sosyal olarak sosyal bir çevre ediniyorum. Kesinlikle bana çok çok daha iyi geldi. Yani, eee, öncesi sonrası yaparsam, işte, puanlama yaparsam şu anda 10 üzerinden 10'sa önce, eee, gerçi 10 üzerinden 2-3'tü. Yani, eee, bana kesinlikle, eee, çok çok iyi geldi diyebilirim.
<chuckles> Evet. A! Güzel. Çok doğru, evet. Çok da büyük bir değişim yaşamışsın aslında, ııı, yani, çok da küçük adımlarla yapılabilecek de bir şey bu. Eee, senin için belki de bir spora başlamak; evet, kendini zorladığını söyledin ya da bazen gitmek istemesen de, eee, ruhen hazırlayıp kendini orada olmaya çalıştığını söyledin. Bunlar da çok etkili oluyordur. Eee, mesela, hani, değerlendirmen de gerekse, eee, kendini çok kötü hissettiğin bir sabah, hiç yerinden kalkmak istemediğin bir sabah, eee, tenise gittiğinde belki, hani, giderken yolda bile o kötü hissetmen devam ediyordur ama gittikten sonra o sohbeti yapınca, arkadaşlarını görünce, iletişime geçince o değişimi gerçekten hissediyor musun? İyi ki gelmişim diyebileceğim yere.
Hem de nasıl. Muhakkak. Hissetmez miyim? Kesinlikle. Kesinlikle hissediyorum. Hem de fazlasıyla. Hatta bu hafta yaşadım bunu. Yani, böyle, bir vücudum, işte, böyle, iyi değildi, uyuyamamıştım gece. K kendimi kötü hissederek kalktım vs. "Acaba gitmesem mi?" "E," dedim, hani, klasik ama, eee, "yok" dedim, hani, "gideyim." Eee, illaki açılırım. Ondan sonra, eee, evden kendimi attım. Zaten insanın kendinin, eee, iyi hissetmesinin en güzel şeylerinden biri de dışarı kapının önüne kendini atması bir şekilde hava şartları ne olursa olsun. Eee, insanın psikolojisi evde bozulabiliyor. <chuckles> O yüzden kendimi dışarı attıktan sonra, o gün mesela bu birebir, eee, yaşanmış çok birkaç gün önceki örnek, eee, daha arabaya da bindim. Giderken bile kendimi iyi hissetmeye başladım daha başlamadan önce. Ve o gün, işte, o sporu yaptım, sohbetimi yaptım, eee, kahveler içildi sonrasında.
Evet. Hı hı. Doğru, evet. Çok doğru. Evet. A! Çok güzel.
İnanılmaz keyifli geçti günüm sonrasında. Yani, o gün o sporu yapmasaydım muhtemelen o kadar keyifli geçmeyecekti.
Ne kadar güzel. Peki, yani, aslında kendini, eee, hani, bir noktada itiyor olman, kendine motivasyon verecek şeylerin bilincinde olup oraya doğru yönleniyor olman da çok güzel bir şey. Eee, ama bazen, hani, başladıktan sonraki dönemlerde kendine, eee, izin verdiğin, hani, kötü hissediyorsan, "Tamam, bugün de kötü hissediyorsun, yapmak zorunda değilsin, dinlenebilirsin." deyip gitmediğin anlar oluyor mu? Yoksa sana iyi geldiğini bildiğin için, hani, ne kadar kötü hissetsen de kendini öyle zorlaya zorlaya her seferinde gitmeye çalışıyor musun?
Aynen öyle. Hı hı. Gitmek lazım ya. Plan yapmak lazım. O plana sadık kalmak lazım. Öbür türlü plan şaşınca, esnemeler olunca tekrarı da geliyor o esnemelerin. İii, ya, insan vücudu çok enteresan. Yani, eee, makina derler ya, hakikaten makine gibi. Verdikçe alıyor, aaa, ama, işte, vermeyince de, eee, veresi gelmiyor. Alası da gelmiyor vücudun. O yüzden, eee, birtakım hobileri, eee, yapmak insana ruhen de çok iyi geliyor. Yani, benim ruhen değişimimi sağladı gerçekten. Hani, böyle, daha, eee, oyunun içinde kalmama, eee, yol açtı. Daha sağlıklı düşünmeme sebep oldu. O yüzden, eee, zorluyorum kendimi ya. Hani, ne olursa olsun, eee, bir şekilde zorluyorum, yani. Git şeymiş, zorunlu okulmuş gibi, eee, dersmiş gibi, hani, gitmezsem kalacakmışım, eee, hissiyatı veriyorum kendime ve o şekilde kendimi motive etmeye çalışıyorum zor zamanlarda.
Anladım. He, evet. Hı hı. Çok doğru. Anladım. <chuckles> Evet. Aslında güzel de bir yöntem, yani, bazen, hani, evet, hobi, eee, biraz daha rahatlamak için daha serbest olarak da yaptığında rahat edebileceğin bir şey ama bazen gerçekten o disiplini kazanmak için ya da, hani, eee, bir ittirici güç kullanmak için daha, emm, küçük, böyle, oyunlarla belki de zorunluymuş gibi hissetmek de çok işe yarayabiliyor.
Aynen öyle. Evet, hatta, eee, zorunluluktan bahsetmişken hemen onu da ekleyeyim. Eee, bire bir, eee, da yani, daha doğrusu, şöyle, bir tane hocam var çalıştığım. Eee, ondan hâlâ ders alıyorum ki, eee, o da beni tetiklesin diye biraz. Kendi hâline bırakmıyorum işi, yani. Aaa, bir, iii, rakip bulursam oynayayım. İşte, çünkü kış ayı vs. o da zor mesela. Ama hoca olduğu için, işte, işin içinde, eee, özellikle, hani, böyle, yeni başlayan hobiye, eee, veya tekrar bir hobisine başlayanlar için, böyle, bir hoca desteği, bir ders alma veya bir, eee, online bir şey s online, eee, bir kurs veya, eee, bir ders her zaman çok iyi geliyor. O bir, iii, itekleyici güç oluyor aslında.
Evet. Evet. A! Anladım. <smacks lips> Aslında evet, çok güzel, eee, hani, biraz önce bahsettin "Okulmuş gibi gidiyorum." diye gerçekten bir ders alıyor olmak orada bir okul hissini yaratma ya da süreklilik sağlama yönünde özellikle disiplin kazanma konusunda problem yaşayan, eee, insanlar varsa o konuda çok yardımcı olabilecek de bir yöntem. Eee, çok da güzel, senin de işine yaramış anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. <chuckles> Kesinlikle. Hem de çok.
Peki, yani, hayatında evet, değişimler, ııı, çok köklü de değişimler olmuş anlattığın kadarıyla. Hani, ik "10 üzerinden 2'yken, 10 üzerinden 10'a çıktım." dedin. Eee, <smacks lips> peki bu, hani, sosyal hayatında evet, teniste arkadaş edinmişsin, hayatını bireysel olarak çok değiştirmiş ama, eee, sosyal hayatında bir değişim fark ettin mi? Yani, önceden böyleydi, tenise başladıktan sonra, kendimi iyi hissettikten sonra insan ilişkilerim de böyle değişti diyebileceğin bir örnek var mı?
Evet. Yani, belirgin bir örnek var. Eee, ı ya, mesela daha önce tenise bu başlamadan önce sosyal alak sosyal olarak biraz daha, böyle, eksik olduğumu hissediyordum, ııı, yaşadığım yeni yerde. Eee, daha az arkadaşım vardı. Daha az aktivite yapıyordum. Ama buna başladıktan sonra bu başka şeylerimi de tetikledi. Dediğim gibi orada arkadaş edindim ve tenis dışında da, işte, "Hadi gel, bir, eee, yerde bir bir şeyler içelim." gibi aktivitelerim başladı. Yani, oranın dışında da görüşmeye başladım oradaki insanlarla. Kesinlikle beni, eee, olumlu yönde etkiledi. Yeni arkadaşlıklar edinmek, eee aslında arkadaşlık çok önemliymiş yeni, eee, taşındığın yerde yeni arkadaşlık edinmek. Iıı, bunları edinince gerçekten, eee, sosyal çevrem değişti. Öyle, söyleyebilirim. Yani, yeni arkadaşlık edinmek kolay değildir. Aslında, eee, hobiler insana yeni arkadaşlıklar da getiriyor. Bu çok güzel bir şey.
Evet. Evet. Çok doğru, evet. Anladım. Çok doğru. Yani, evet, aslında, ııı, bir de hobini yaptığın yerden arkadaş edinmenin de güzel yanları çok güzel yanları oluyordur çünkü, ııı, e, direkt olarak ortak paylaştığınız bir şey var, hani, ikinizin de iki tarafın da yapmayı sevdiği ve hoşlandığınız bir şey var. Bu da çok etkili oluyordur tabii ki arkadaşlık ilişkilerinde ama senin de dediğin gibi, ııı, oradan tanışıyor olmak ya da yeni tanış taşındığın bir ülkede yalnız hissediyorken de, eee, bir şeyler yapabileceğin, aktiviteler yapabileceğin insanları buluyor olmak da o yalnızlık hissine bel bazen en güzel çare olabiliyor.
Aynen öyle. Evet, bana iyi geldi kesinlikle.
Eee, çok da güzel olmuş aslında, yani, anlattığın kadarıyla da onu, ııı, anlıyorum. Senin hayatını da çok güzel bir yönde değiştirmiş. Peki, hani, böyle, eee, başka insanları da başlattığın, eee, ya, Ho Hollanda'da olmak zorunda değil, hani, şu an çevrende, ııı, görüşemediğin arkadaşların da varsa "Kesinlikle başlayın." diye, böyle, sen başladıktan sonra tekrar arkadaşlarına söylediğin oldu mu?
Olmaz mı? <chuckles> Olmo o olmanın ötesinde, yani, ben böyle bir adamım zaten. Hani, sadece bir şeye girdim mi biri bir kitleyi de arkamdan böyle sürüklemeyi seviyorum. Eee
<giggles> Çok güzel.
Yani Bir kere kendi zaten, eee oğlumu başlattım, beraber başladık onunla. Bir kere aileden birini bir aldım. Eee, hâlâ eşime ufak ufak baskı yapıyorum, "Hadi başla, hadi başla." diye. Bunun dışında birkaç tane arkadaşımı da bire bir aynı yerde başlattım. Eee, artı bunun yanında yetinmiyorum. İşte, uzakta olan arkadaşlarıma, işte, fotoğraf atıyorum, "Hadi, sen de başla olduğun şehirde, eee, bir araya geldiğimizde oynarız." gibi böyle, eee, şeyler de yapıyorum. Eee, bu işte iyiyimdir yani. Hani, birilerini sü yeter ki ben başlayayım. Gerisi gelir yani. <giggles>
A, çok iyi. <giggles> Çok güzelmiş. <giggles> Anladım. Yani, evet, sen o olumlu etkileri, ııı, hayatındaki diğer insanlara da yaymaya çalışıyorsun ve bilinçlendiğin kadar bilinçlendirmeye de çalışıyorsun. Eee, çok da güzel bir yöntem bulmuşsun aslında, mutluluğunu ya da kendi üzerindeki etkilerini paylaşıyorsun bir yandan. Eee, anlattıkların çok keyifliydi dinlemesi benim için, senin üzerindeki etkisini dinlemek de öyle. Çok teşekkür ederim sohbedin sohbetin için.
Aynen öyle. Kesinlikle. Ben de çok keyif aldım. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Hoşça kal.